Ừm, mình á thì đa số là xem những cái video ngắn thôi, ờ, chứ hổng có đến mức, gọi là, xem phim hay là, à, này kia gì hết. Xem tin tức của bạn bè của mình nè, à, đăng tin như thế nào, trạng thái như thế nào. Rồi sau đó mình xem những cái video ngắn mà ở trên Zalo đó bạn. Mình rất là thích xem những cái video mà, kiểu, nấu ăn đồ đó ha, mặc dù hông có thời gian để nấu ăn đâu nhưng mà thấy bày đẹp, thấy người ta chia sẻ những cái mẹo đồ hay hay đó, cũng rất là dễ bị cuốn theo luôn để mà coi á. Ừm.
Ừm. Đúng, đúng. Ừm. Ừm. Ừm. Rồi. <laughs> Hiểu, hiểu. Ừ, ừ. Ừm, ừm. Ừm. Và giống như, kiểu, những cái nền tảng đó mà nó biết bạn thích cái gì là nó cứ đề xuất liên tục những cái nội dung mà bạn thích, thành ra là khiến bạn không có dứt ra được, đúng hông? Rồi, vậy thì mình hỏi một chút là bạn có dễ vào giấc ngủ hông? Có nghĩa nãy giờ bạn kể là bạn đang khó đi vào giấc ngủ đó. Rồi ngoài cái việc là khó đi vào giấc ngủ ra thì bạn còn có cái triệu chứng là bị thức giấc nửa đêm hay là ngủ chập chờn hôm sau hay là tỉnh sớm hông bạn ha?
Đó, đúng, đúng. Ừm. Ừm. Ừm, ừm. Đúng. Ừm, ừm, mình á thì, à, mình hông có dễ ngủ một xíu nào hết trơn á nha bạn. Mình nằm xuống là mình rất là bị trằn trọc luôn và, kiểu là, mình lại càng bị, à, gọi là, cái cái điện thoại nó nó ám ảnh mình nữa, đó cho nên là mình lại càng khó ngủ. Và cũng rất là nhiều lần dạo gần đây là mình thường xuyên bị thức giấc giữa đêm nha, và khi mà thức giấc ừ, đúng rồi, khi mà thức giấc mình lại trằn trọc, mình khó ngủ thì mình lại có cái suy nghĩ là mình tìm tới cái điện thoại nữa, đó.
Ừm, ừm. Rồi. Rồi Ừm. Rồi, ngủ hông sâu. Với tay ra tìm một cái đó, rồi mình hiểu rồi nè. Rồi nãy giờ nghe bạn chia sẻ là mình đã nắm được cái vấn đề của bạn rồi đó. Bây giờ bạn thử nh nghe những cái, gọi là, cái lời khuyên, những cái giải pháp của mình xem là bạn có thể thấy phù hợp không nha. À, cái điều đầu tiên á thì mình mong muốn là bạn hãy giới hạn cái thời gian sử dụng màn hình á, bằng cách là bạn hãy đặt những cái nhắc nhở, thông báo, à, cụ thể, tích cực. À, ví dụ như bạn dự kiến là 11:00 là bạn sẽ đi ngủ đó thì mình cũng mong là bạn hãy đặt cái giới hạn thời gian sử dụng màn hình trước đó 1 giờ đồng hồ. Ví dụ như là bạn sẽ dự định 10:00 bạn nên đặt những cái chuông báo thức nó reng lên, đi kèm những cái lời nhắc nhở là "tới giờ không dùng điện thoại nữa" à, "bây giờ lên giường nào" hay là những cái lời nhắc nhở vui vui như vậy á thì nó sẽ là một cái như là một cái sự cảnh báo, à, nhắc nhở, thúc đẩy bạn để bạn tạo cái thói quen là tắt điện thoại, tắt mọi thứ. Và đặc biệt nha, mình cũng muốn là bạn hãy mang những cái điện thoại và cái máy tính đó ra khỏi cái khu vực bạn ngủ càng xa càng tốt. Thì lỡ mà bạn có, kiểu, trằn trọc hay là bạn có thức dậy á thì bạn cũng sẽ không có tiện tay với lấy nó thì khiến cho bạn có có có có sự tỉnh táo mất chừng, thành ra là bạn cứ để càng xa càng tốt và hãy đặt một cái giới hạn thời gian nhắc cái việc là mình phải tắt ít nhất là trước khi mà bạn đi ngủ 1 tiếng đồng hồ để cho não và cũng như là mắt của bạn nó được thư giãn á thì bạn sẽ dễ đi vào giấc ngủ hơn. Thì bạn thấy cái này có phù hợp bạn hông bạn ha?
Cảm ơn bạn. Ừm. Vậy á hả? Ừm. Ừm. Ừm, vậy á hả? Ừm.